Ama bunun da, eee, dizisini çekmişlerdi. Ama şöyle bir durum var, emm, gerçek hayatta mes eee, <tsk> oradaki oynayan emm
Nedir mesela?
oradaki oynayan oyuncu Walter White ve oradaki öğrencinin, öğrenci Jesse Pinkman, ay, şu an gerçek hayatta gerçekten de çok iyi bir, çok samimi ve yıllardır arasındaki, yani, çok güzel bir samimi bağlı bağlı olan 2 arkadaşlar yani. Hani, çünkü araları
Oyuncu mu? Evet. Hımm. Öyleyse, izlediğin dizilerdeki aktörlerin magazinde, işte, ya da, ya, normal hayattaki yaşantılarını da takip ediyorsun anladığım kadarıyla. Peki, onların yaşamlarından örnek aldığın şeyler oluyor mu?
<chuckles> Elbette. Hani, şöyle, eee, aralarındaki yaş farkılı olmasına rağmen mesela.
Evet.
Eee, mesela, gerçekten de aynı yaştaymış gibi, hani, gerçekten de, eee, Türkçe tabiriyle, hani, kanka de de dedikleri kadar, hani, kan kardeş gibi, der gibi, hani, çok güzel arkadaşlıklar hâlâ, eee, devam etmekte, yani.
Değil mi? Hı hı. Evet. Çok güzel değil mi? Eee, senin var mı böyle çok geçmişten? Ya da, işte, bir yaşadığın bir olaydan sonra b bağlandığın arkadaşların var mı?
Elbete ge Emm, ben lisedeyken eee, eee, kimya olimpiyatlarına katılırdım. Sınıf sınıf arkadaşım da, eee, beraber katılırdık. Hatta hatta, eyalet olimpiyatlarına bile katılmışlığımız var. Or oradan beri sınıf arkadaşımla beraber hep katılırdık ve dereceler alırdık ve hâlâ Birlikte, elbette, elbette, ve, hâlâ, eee, şimdi bakıyorum, lise bitireli neredeyse 10 s eee, yok, 12 sene olmuş. Hâlâ da, r çok güzel bir şekilde yakın arkadaşız, yani. Hatta, bizim arkadaşlığımız on iki değil, 15 seneye bile dayanıyor.
Evet. Harika. Evet. Müthiş. Hı hı. Hı hı. Birlikte kafa yordunuz, birlikte mücadele ettiniz değil mi? Hı. Evet. Yani, çok güzel gerçekten. O! Süper. Bunlar çok güzel hikâyeler, çok güzel anılar. <chuckles> Iıı, gerçekten çok keyifle dinledim seni. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
<chuckles> Elbette. <chuckles>